Mai mancare.
No, ehm sì, è più che altro un senso di responsabilità, no, ehm, nella mhmm, nel nel gestire un po' ehm, il denaro, saperlo gestire meglio, ecco. Perché tante volte magari ci rendiamo conto, alme o perlomeno per mia personale esperienza ehm, di averlo, proprio scialacquato, come si si dice di solito.
Mh. È vero pure che oggi c'è molto Sì, è vero pure che oggi c'è molto, ehm, pressing anche esterno, perché comunque vediamo delle vite apparentemente belle e perfette, diciamo: "Com'è che gli altri arrivano a fare tutto?" Ehm, ma niente, sapendo che magari gli altri sono nella tua stessa situazione, quindi questo dissidio appartiene veramente a chiunque. Ehm, non sei l'unico, non sei il primo, bisogna sempliceme
No ma, lu forse l'ultima cosa che mi preoccupa è guardare lo stile di ri vita degli altri. Non sono mai stato invidioso assolutamente, no, no, no, quello no, non è una cosa che mi appartiene. Infatti le scelte che che che si fanno, si fanno sempre in base alle nostre possibilità, non perché fare qualcosa per moda.
Ah! Ottimo, ancora meglio. Ma non tutti l'accettano, quindi già il fatto che tu accetti questa cosa è molto importante perché non ti rende schiavo, frustrato, ecco del ecc
I sì, sì. No, assolutamente no, no ma quello no. Io riesco a stare bene anche con pochissimo, ecco perché dico tante volte magari ehm, semplicemente poi magari che ne so, ci accontentiamo anche di una gita fuori porta e passa tutto per dire, cioè l'importante è stare bene insomma con le persone.
Mh. Sì. Comunque non non vedo ecco in te grossi d grosse difficoltà, perché diciamo che appunto non non la vivi come una frustrazione o come veramente un dramma. Semplicemente magari devi trovare quei trucchetti che ti permettono di, ehm, metterti Sì, sì, sì, sì.
Sì. Equilibrare meglio equilibrare meglio, certo, equilibrare meglio. Comunque già il fatto stesso che m'hai detto queste cose, queste tante tanti consigli, insomma già ecco mi me le me la fa vivere in maniera diversa, quindi ti ringrazio davvero tanto per per avermi innanzitutto stato stato qui ad ascoltare ehm, e poi insomma da dare qualche dritta. <chuckles>
Ma figurati. Ma figurati, quando vuoi s ah no.